أنا عندي مشكلة كنت عايزة أتكلم فيها معاكِ. بقى لي فترة كده آمم كنت باعاني من من مشكلة صحية وما صدّقت بقى إن أنا أرجع بقى وعايزة إن أنا أنطلّق في الشغل، وأبدأ أنتج. بس عندي مشكلة إن أنا جوزي بيقول لي إن هو عاوزني أخلف أطفال دلوقتي، و وبصراحة أنا شايفة إن الموضوع ده هيعمل لي مشكلة في الموازنة، مش عارفة أوازن خالص بين البيت وبين الحياة الشخصية وبين إنطلاقي في الشغل، و وفي الشغل الخاص بتاعي مش عارفه اعمل إيه.
لأ إن شاء الله تتحل، وإن شاء الله نستوعب الأمر هنا وهنا وما يبقاش في مشاكل أكيد، بس نتفق نناقش الأول ونعرف بعض ال يعني النقاط كده اللي ممكن تنوّر لي إ إ إزاي أقول لِك تعملي إيه. آآ مبدئيًا هل اتفاقكم آآ اتفاقكم أنتِ و وجوزك يعني إن أنتم تجيبوا أطفال أو ما تجيبوش حصل قبل كده يعني قبل ما تتجوزوا أو وقت ال الإرتباط يعني؟
ف فكان حصل قبل ما نتجوز، وإحنا مخطوبين كان هو يعني مش فارق له أوي، وأنا اللي كنت باقول له: "أنا عايزة أخلّف أوي"، يعني كنت كنت ع هاتجنّن بجد وعايزة أخلّف و ويعني مبسوطة بقى ببيت وبأسرة و والحاجات اللي ه اللي هي البنات دايمًا بتميل لها دي. بس بعد كده أول ما اتجوزت بقى اتعرّضت لمشكلة صحية كبيرة، وآمم، ورُحت بعد فرحي بأقل من شهر رُحت أكشف. كانت كنت تعبانة، لقيت الدكتور بيقول لي لازم ليكِ عملية الصبح، ويعني كانت خضّة بالنسبة لي، وقعدت في العملية دي و
معاكِ. ألف سلامة طبعًا، ألف سلامة.
إمم، الله يسلمِك. وقعدت في العملية دي ومُضاعفتها كتير، يعني أكتر من من 3 شهور أنا باتعافى جسديًا. عملت العملية وبعدين جا لي م مضاعفات ليها. دخلت المستشفى تاني، واتعطلت فترة طويلة أوي ونفسيتي حقيقي كانت تحت الصفر بشوية، و وجوزي سابني وسافر، لأن كان لازم يرجع، فضِل معايا 3 شهور كان لازم يرجع لشغله، لأنه طبيعة شغله مش مستقرة هنا. وفضلت لوحدي بقى، و وبعدين نفسيتي كانت ت تعبانة جدًا، وما صدّقت بقى إن أنا أبدأ أفوق، وأبدأ أرجع لشغلي. أنا أنا باحب شغلي أوي، أنا يعني ليّا business خاص باشتغل فيه، فما صدّقت بقى أرجع له. دلوقتي بقى مش عايزة خالص يعني أي حاجة تعطلني
آه. إمم. تمام. فاهماكِ آه.
فحاسة إن أنا مش عارفة أوازن.
لأ إن شاء الله نوصل ل ل للإتزان والموازنة الجميلة اللي ممكن تخلّي الحياة- سواء الشخصية أو الشغل- إن شاء الله يبقى آآ، في مساره الصحيح يعني زي ما بنقول. آآ، مبدئيًا إحنا اتكلمنا عن الجانب الشخصي آآ، أنتِ آآ ي يبدوا إن ال الزواج جديد وما فيش اتفاق مُسبق في موضوع عدم الخِلفة آآ، هنمشي شوية في ال
هو يعني هو اللي ما كانش حابب، ودلوقتي هو اللي حابب بقى وأنا اللي رافضة.
فاهماكِ. آآ، مبدئيًا آآ، رَد فِعله دلوقتي م آآ، إن هو عايز ده أو حابب إن يبقى ليه طفل هل كلّمتيه وناقشتيه في إن وجود هذا الطفل محتاج إيه مسؤوليات إيه وإن أنا هابقى مشغولة ي اديتِ له مُبرِّراتِك يعني، والّا آآ، يعني قلتِ له لأ مش عايزة في المطلق ولو كنتِ اديتِ له مُبرِّراته كان ردُه إيه؟ مُبرِّراتِك أقصد.
إمم. آه طبعًا، أنا اتكلمت معاه و وأنا أصلًا يعني هو هو صديقي المُفضل، يعني هو جوزي وصديقي المُفضل فأنا باتكلم معاه براحتي جدًا، وقُلت له: "أنا حاب حاسة دلوقتي إن أنا عايزة أدّي طاقتي ووقتي للشغل أكتر من ما أنا عايزة أخلِّف"، فهو زعل بصراحة، قال لي: "يعني الأولويات المفروض تكون للبيت"، وأنا بصراحة لمّا بابدأ شغل ب باتشغل أوي، باحس إن أنا مقصرة في البيت. يعني أنا فعلًا مُعترفة تمامًا إن أنا باقصَّر في البيت. آمم، يعني هو مُغترب فلمّا بييجي وأنا بابقى مسؤولة عن الشغل بابقى مزحومة أوي، بابقى باشتغل في البيت وباخلّص شُغل البيت ومفروض إن أنا أقضّي وقت معاه كتير؛ لأنه أجازة ومفروض إن أنا أشوف الشغل فبابقى مضغوطة أوي. كمان هو عايزني أسافر له، وأنا مش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده.
فاهماكِ. تمام. هو مبدئيًا، هل طبيعة الشغل، اللي أنتِ بتتكلمي عنه، هل أنتِ المسؤولة يعني ده مشروع بتاعِك أنتِ شخصيًا، والّا في شركاء معاكِ مثلًا أو كده؟
أيوه. أنا أنا شغّالة فيه لوحدي تمامًا، يعني أنا يا دوب عندي مكان وأنا، بس، ممكن اخواتي ييجوا يساعدوني أحيانًا. آمم. غير كده ما فيش حد. أنا فكّرت إن أنا أجيب حد.
امم. ده اللي كنت باطلُبه منِك جايز بالضبط. هل في إمكانية إن أنتِ مثلًا إخواتِك يكون مش بشكل غير منتظم يعني بييجوا يساعدوكِ، لأ ت تكلّفي حد منهُم يبقى حتى لو شريكِك شريكِك بالشغل، أنتِ ش بال برأس المال زي ما بنقول، وهي شريكتِك بالشغل وهي أختِك، فبالتالي آآ يعني م مأمناها على المكان أو كده، تعلّميها وتبقى في في آآ، يعني أمان في المكان، وتعلّميها برضه اللي أنتِ عايزة اللي هي نواقص ال الحِرفة نَفْسها أو الشغلانة نَفْسها والمشروع، آآ تكون عندها يعني مبادئ ليها، وتبقى مكانِك وقت ما أنتِ عايزة تهتمّي شوية بشغلِك، على الأقل في جو في الوقت وجود زوجِك، لو يعني تجاهلنا موضوع الخِلفة دلوقتي.
أيوه طبعًا. أنتِ عارفة، هي الفكرة حلوة أوي، و وكويسة، بس أنا أختي صغيّرة في السِّن، يعني أخاف أوقّفها في مكان زي ده. آآ، بنصنّع فيه وبنسخّن حاجات على النار، وبنخلِط مواد سُخنة، فأخاف إن هي يعني، أختي أصلًا صغيّرة ما تقدَرش. وغير كده هي مش كُلّية عمليّة، كُلّية أختي آآ، كُلّية نظرية أكتر، يعني ما تفهَمش في في في الشغل أوي. ممكن لو اعتمدت عليها تبوّظ الشغل. ودي فلوس ب يعني حاطّه فيها فلوسي كلّها، فخايفة إنها تدخُل تبوّظ لي الدنيا. فمش عارفة، بافكّر يعني فكّرت الحقيقة في ش في فكرة مشابهة، إن أنا أتكلّم مع حد صاح هي واحدة صاحبتي في الجامعة، تكون نَفْس دراستي، آمم، تشتغل معايا. بس خايفة يعني، خايفة إن أنا أسيب لها المكان كلّه، فاهماني، اللي هو ما حدّش
فاهماكِ. فهمتِك آه. تمام. آه، الثقة نَفْسها مش نَفْس ثقتِك في أختِك بالتأكيد.
أيوه طبعًا، ما حدش هيخاف على ال على المكان زيي أو زي أختي، هي مش هيبقى فارق لها أوي.
تقصدي كده؟ إمم. هو أنتِ عندِك حق طبعًا، الأخت أو ال الأخ لو هو الشريك آآ، بيبقى في ثقة وفي خوف على المكان زيك زي كأنِك أنتِ موجودة، بس ده لا يمنع إطلاقًا من إن في شراكات بين أصحاب، بين إخو بين ناس غراب كمان، غرباء أقصد يعني آآ، وتمت بنجاح و وأثمرت شيء جميل، فما تقلقيش من النقطة دي طالما في الحدود الجميلة بمعرفتك بشخصية صاحبتِك، ب في حدود إن أنتِ فاهمة إن هي إنسانة كويسة مش خاينة آآ، يعني حافظة للأمانة يعني ال الأدوات اللي ممكن ت ت تطمنِك ح على الأقل في أول الطريق أو أول التعاملات ال المادية يعني.
هي ت هتبقى قادرة إن هي ت تمسك المكان وهتبقى فكرة كويسة؟
آآ، إحنا في في محل التجربة يعني، بم بما إنها آآ، اجتازت اجت اجتازت ال الجزء الثقة ده شوية، هي مسألة في الأول جايز تحتاج منِك طبعًا مجهود إنِك تبقي موجودة برضه رغم وجودها، بس مع الوقت ومع الثقة المتبادلة أنتِ أحيانًا هتكوني مكانها، وهي أحيانًا تكون مكانِك.
إمم، أنا فعلًا ممكن أعمل كده، يعني خصوصًا أنا باحب الشغل أوي، باحب ال التصنيع بإيدي باعشقه، فأنا ممكن أنزل، ممكن أخلّي لنفسي مثلًا أيام معيّنة 3 أيام والّا حاجة أنزل أشرف عليهم أشوف هي بتطّلع الأوردرات والّا لأ، ممكن أعمل أنا الشغل أنا بإيدي وأخلّيها هي مسؤولة عن الأوردرات آآ، نضافة المكان، ممكن حتى ما تبقاش يعني ما تبقاش دارسة أصلًا تطلّع بس الأوردرات وتاخد فواتير و وأنا أروح أصنَّع في أيام معيّنة، يعني فكرة حلوة أوي، طب وموضوع السفر بقى؟
آه، بالضبط. وده هيخلِّيكِ كمان آآ، آآ السفر آآ، ده يعتمد بقى على آآ، ليه آآ، هي دي النقطة آآ، زوجك طالبها هل هو محتاج إن أنتِ تنتقلِي أو كهجرة يعني كأسرة كج جميعًا تبقوا هناك؟ إمم.
لأ، لأ، مش هجرة ده مجرد زيارة بس، علشان هو مش ما عندوش ال المرونة الكافية إن هو يسيب شغله وييجي، فهو مجرد عايزني أروح له زيارة، تفتكري ممكن أعمل إيه؟
آه. طَب آآ، ماذا آه، إيه اللي يمنع، إيه اللي يمنع، إن المكان يعني ممكن تسيبيه أكتر من 15 يوم والّا أقل؟
إن الشغل بتاعي يع لأ، الزيارة ممكن تكون 3 شهور هتبقى فيزا بقى 3 شهور فأنا يا أما المنتجات هتخلص تفتكري أعمل إيه؟ يعني ممكن أحط مثلًا فكّرت برضه في حاجة ممكن أقولها لِك فكّرت إن أنا أعمل Stock كبير من المنتجات.
آه، آه، فهمتِك.
يعني وليكن من كل منتج 100، 150، 200 أنا الطلب عندي مش مش أوي يعني.
فهمتِك.
وأسيبهم في المكان وأخلّي البنت اللي موجودة تبقى مسؤولة عنهم، إيه رأيِك؟
وإيه رأيِك برضه في موضوع إن أنتِ تفتحي صفحة على النِت وتعمليها مثلًا، آآ، بيع أونلاين وتعملي حتّى آآ إن أنتِ زي ما أنتِ قُلتِ كده برضه الاستوكات دي تبقى مع أختِك في البيت ما بَدَل ما تفتحي المكان لمُجرّد إن هو آآ مكان بيع وشِرا بس ما ف مش ورشة عمل يعني وده فيها تكلفة أكيد عليكِ، آآ ب الاستوكات دي
هو المكان عبارة عن ورشة.
آه، ما أنا ده اللي أقصده، أنتِ قصدِك تفتحيه بس يبقى للبيع ما فيش ما فيش فيه شُغل، فده هيستهلك كهربا وهيستهلك حاجات كتير لمُجرّد إن هم قاعدين انتظارًا للأونلاين أو لل لل لحد يشتري.
أيوه. مش بيعملوا أيوه.
فلو ينفع ت فلو ينفع يتحط الحاجة دي في مكان آخَر زي مثلًا عند أختِك مثلًا، فهي آه، هي اللي تتولّى مثلًا الأونلاين أو شريكتِك، اللي إحنا اتفقنا عليها لو في إمكانية لده يعني.
فعلًا. في البيت معاها؟ حلو جدًا بجد الفكرة دي، بَدَل ما ما أكلِّف نَفْسي مكان وكهربا و و ونِت أكيد علشان هاراقب الكاميرات، فعلًا أنا ممكن إن أنا أسيب الحا الاستوك مع أختي وأسوَّق على النت وخلاص. يعني بجد أنا مبسوطة أوي من الأفكار دي. آمم، بجد
العفو على إيه؟ أنا موجودة دايمًا ليكِ.